Ada banget karena kan kalo kita tinggal jauh dari orang tua kan bisa dibilang lebih bebas ya, jadi kayak mau pulang jam berapa pun gitu itu gak ada yang marahin, terus kita mau bangun jam berapa pun itu juga gak ada yang ngomel, sedangkan kalo di rumah tuh bangun siang itu, pasti kena marah gitu kata orang tua tuh, "Nanti rejekinya dipatok ayam," gitu. Nah kalo tinggal jauh dari orang tua, itu nggak ada yang marahin, sama sekali nggak ada yang marahin, yang penting, kerjaan kamu hari itu beres, dan kamu bebas ngapain aja asalkan kerjaan kamu beres gitu loh, jadi bangun, siang mau pulang malam itu semuanya bebas gak ada yang ngelarang Kak, itu sih yang menurutku paling enaknya tuh di sisi kalau kita, tinggal jauh dari orang tua, Kak.
Apa tuh Kak? Bener. Oke. Oh. Oke. Heeh. Wah, berarti aku dapat gambaran besar nih dari cerita Kakak berarti, menurut Kakak itu menyenangkan ketika Kakak itu enggak terlalu di-strict ya? terlalu ada peraturan yang mungkin selama ini ketika Kakak tinggal sama orang tua, peraturan itu sangat diterapkan di rumah, iya, Kak, ya?